Oo, sa'kin yung mga kasama ko dati ano, ah, mga kapatid ko, nung nagkaro'n na din ako nung kapatid kasi dati mga pinsan nga 'di ba 'pag wala ka talagang kapatid, eh, pinsan yung mga magiging kalaro mo. Tapos, nung nagkaro'n na 'ko ng kapatid, ayun kapag wala yung mga pinsan ko, mga kapatid ko yung kalaro ko. Pero 'pag nandiyan din yung mga pinsan ko, kami-kami na yung magkakalaro, yun. 'Tas oo, 'tas naalala ko dati yung nilalaro din namin mga ano, bahay-bahayan, yung mga teacher-teacheran mga ganon, 'di ba sobrang ano, sobrang simple lang 'di ba, pero ang ang sasaya na ano, na mga alaala talaga.
Mm. Mm. Wow. Mm. Pinsan. Tama. Mm. Mm. Wow. Mm, galing naman. Mm. Mm, oo. <laughs> Mm. Tama ka, ano, ah, iba yung 'pag ganon 'di ba yung makakalaro mo talaga yung kapatid mo. Sa'kin kasi hindi ko na naranasan na maging kalaro ko sila kasi sobrang layo ng agwat, eh, parang alam mo yun nagpaka-ate na mismo 'ko. Mm, kaya ano, ah, <chuckles> medyo ano na-miss ko yung part na makapaglaro sa kapatid. Siguro ngayon, mga ML, ML na, <laughs> pero dati wala oo. <laughs>
Mm, mm. Oo. Ah, parang matanda ka na oo, mm. Oo, mm. Ah, iba na yung laro oo, oo alam mo yung pinag-uusapan nga natin 'to 'di ba ang ganda nung experience natin nung pagkabata, na parang naglalaro, ganyan, 'tas naisip ko pa'no kaya yung mga kabataan 'pag ngayon, pagdating ng panahon, pa, no nila ide-describe yung kabataan nila na parang siguro pag-uusapan nila yung kung ano yung mga apps na nilalaro nila. <chuckles>
Mm. Tama ka. Mm. Mm. Kaya nga. Kabataan nila 'no, totoo. Laro nila, kaya nga, eh, yun nga din naiisip ko, eh, kasi wala na hindi na sila familiar dun sa mga laro na dapat nalalaro nila. Tama ka.
Oo, oo, mm. 'Tsaka, nung sinabi mo na ano, na 'pag iniiwan ka ng mama mo kasi pupunta siya sa bahay ng, um, lolo, lola, lola mo 'di ba, naglalaro ka lang ng teddy bear, ng ano, mag-isa oo ta's parang 'di ba, eh, ngayon parang para tumahimik yung bata bibigyan mo ng ano, eh, gadget oo 'di ba parang naka-screen talaga, talagang ano yun ba talaga yung, um, kabataan natin 'no? Mm, para, para sa'yo naman, paano nakaapekto 'tong mga alaala na 'to nung pagkabata sa pagiging ikaw ngayon?
Mm. Oo. Oo. Mm, mm, the Barbie. <laughs> Mm. iPad, <laughs> tama ka, ganyang-ganyan. Mm. Tama ka. Mm.

Sa'kin ano, um, siguro thankful ako sa naging experience ko nung pagkabata pero hindi naman siya parating masaya ‘no kasi, parati din akong napapagalitan at napapalo dahil sa kakulitan. Oo, pero parang
Mm. Mm. Hmm, oo. Oo, tama ka. Ah, same tayo. <laughs> Mag-isa na nga lang ako napapalo pa. <laughs> Oo, ikaw din pala. Mm.
Oo, parang ganon 'di ba. Siguro ano, um, ayun nga, yung mga laro, siguro yun yung ang laking impact sa pagkabata ko na naglalaro ka, tapos ano, na parang yun yung gusto kong baunin na siguro pagka nagkaanak ako. Tapos gusto rin maranasan niya yung paglalaro na hindi sa ano, sa yung sa mga iPad, tablet, ganiyan. Gusto ko maranasan niya din yung ano, makipaglaro sa iba na, um, yun as in naglalaro talaga. Tuturo ko sa kanila yung mga nilalaro natin nung bata, ganiyan. Tapos oo, siguro kung pa'no nakaapekto sa akin, siguro yun nga thankful na nasa yung henerasyon ko, parang maganda 'di ba na parang, um, naabutan natin yung wala talagang masyadong advance, oo, technology tapos ngayon na meron, yun. Kaya parang sobrang ano, um, maganda yung henerasyon natin, mm.
Tama, mm. Hmm. Mm. Mm. Gadget, oo. Mm. Mm. Oo, tama. Kahit ako ganun din, mm. Mm. Mm. Tama. Gadget. Mm. Mm. Malaki, oo tama. Sang-ayon din naman ako sa’yo. Parang ganiyan din talaga din sa'kin kapag halimbawa magkakaroon na din ako ng pamilya, gusto ko talagang makuha pa din nila yung naabutan ko kahit pa sabihin nating magiging old school siya tingnan. Pero gusto kong ma-adopt na yun, para matuto na din siyang makipag-socialize kasi 'di ba ngayon mga introvert na yung mga bata. Gano’n. Gadget, so yun lang, ah, natutu natuwa naman ako sa usapan natin ngayon, ah.
‘Yan. Mm. Mm. Hopeful. Oo, oo. Oo, oo. Puro ano, gadget na lang. Oo. Ako din. Oo, maraming salamat.
Nakapag-ano tayo 'no, nakapagbaliktanaw tayo sa mga nakaraan natin nung kabataan nakakatuwa. <chuckles> Ang galing.
Oo, oo. Nostalgia talaga. <chuckles> ‘Yan salamat sa mga naikwento mo saakin, dami kong natutunan. Hmm
Hmm, salamat din sa’yo. Mm, nakarinig ako ng ibang ano, perspektibo nung pagkabata. Salamat.
Oo. Salamat, paalam.